Ma eh ne avete mai più Cioè, p non lo so, non
Mh-mh.
Sono basita. Eh
No, no, lei faceva il diavolo a quattro proprio, voleva denunciare la commissione degli esami, voleva mettere in discussione i voti di tutti, in primis il mio, ehm, e un'altra ragazza che insieme a me aveva avuto pure un voto più alto, ma fece veramente l'ira di Dio, proprio ribaltò tutte co così, no, perché lei sicura, no, che avrebbe preso il suo massimo, nel momento in cui ha visto che non gliel'avevano dato, perché comunque lei aveva fatto un lavoro all'epoca c'era ancora la tesina, no, non so se tu ehm, lei aveva fatto un lavoro discutibile, aveva sbagliato alcune cose e quindi non non era riuscita, no, ad arrivare al massimo, malgrado tutto faceva intendere che lei poteva tranquillamente arrivarci. E c'è stata n non ci sono stati eh alter cioè santi che tenevano. Lei voleva assolutamente il massimo e ha troncato i rapporti con me, ripeto, e con quest'altra che prese più di lei, ehm, e non c'è stato più niente da fare. Figurati che una volta, dopo anni, io lavoravo per una ehm, una stagione estiva, ho lavorato in una gelateria, a qui a Palermo, ehm, lei entrò col compagno, appena ha visto che al banco c'ero io, ha mandato dentro il compagno e lei rimase fuori. Cioè, che poi io si si, no, no follia, è proprio che le persone sono squilibrate. Io n io non lo capisco cosa gli ha afferrato a tutti, ma ma fanno veramente hanno atteggiamenti infantili, ehm, cattivi, c'è veramente cattiveria gratuita. Invidia. Ehm
Ma dal nulla. Sì. Mh-mh. Follia. Sì, io la percezione che ho avuto di questa situazione era che tutto quello che veniva fatto veniva fatto per cattiveria, ma <tsk> cose assurde tipo, ehm, dovevano battezzare questa bambina e: "Sai, ci piacerebbe che tu venissi!". Io non sono una che si, mhmm, invita. No: "Non sappiamo come invitarti perché non sappiamo tu e il tuo compagno cosa" noi stiamo insieme da 5 anni eh.
Ah-ah. Però Ah. Ah Mh-mh.
Non abbiamo mai appeso i manifesti perché siamo 2 persone più che adulte, che la pensano in un determinato modo, riservate, e sinceramente diciamo poi a parlando e affrontando la cosa non volevamo condividere con loro, perché non ci sono gli estremi per la condivisione, viste le cose che erano successe prima anche del di questa s
Riservata. Mh-mh. E quindi? Qual è il problema. Mh-mh.
E io ho detto: "Boh" dico, "conosco tua sorella da 10 anni, se hai questo piacere, se mi inviti come sua amica" ma dico io non lo sto chiedendo di essere invitata.
Altrimenti dico, dormo lo stesso e mangio lo stesso, dico. <chuckles>
Sì, abbiamo fatto il regalo e il fratello ha chiamato il fr il padre per sapere se io avessi o meno contribuito economicamente al regalo, che portavo insieme al mio compagno.
Ah. Eh addirittura.

Okay.
Ehm, all'inizio tutto bene, tutti contenti e poi all'ini a a un certo punto lei e la sorella, una sorta di accanimento nei miei confronti così stupido. Proprio sai l il il ora, non per essere classista, uhm, il no, veramente, io sono meridionale, però il meridionale medio che è be è mosso dalla dall'invidia, poi non so di cosa, quindi che ti deve fare la guerra. Ecco. Questo.
Okay. <chuckles> Sì, sì, sì. I paladini della giustizia poi divent
È successo esattamente questo.
Okay e quindi da questa cosa non sei andata più bene, fondamentalmen
Mhmm, ma perchè non sono andata più bene, cioè erano iniziati degli atteggiamenti molto strani, nel senso, l io non ho sono per il quieto vivere quindi, non ho pen non ho pensato né di prendermela con lei, né di parlare con lei, però a un certo punto, le cose erano così palesi, cioè: portavo i regalini per la nipote, perché poi, uhm, mio compagno appunto ha avuto questa nipote, è nata questa nipote, uhm, quindi era nipote per lui e nipote per quella che era amica mia. Ho portato dei regali dalla Spagna e non ho mai ricevuto un grazie, che ho fatto consegnare per proprio per evitare di andare a vedere la bambina troppo piccola, perché scendevo dagli aerei in continuazione. Non ho mai ricevuto un grazie, sì. Ehm, s
Ah-ah. Ah-ah. Ah-ah. Certo. Ah. Quin Mh-mh. Certo, hai avuto questo occhio di riguardo. Ehm, quindi non vi siete mai affrontate, apertamente? Non ho capito. Ah, okay.
No, a un certo punto sì, tipo al alla decima parte schifosa e lei che ha diciamo, continuava ad agire come se nulla fosse, ho detto: "Senti, forse dovremmo un attimo parlarne." Ho mandato un audio di 7 minuti, uhm, perché volevo che rimanesse da qualche parte una traccia di questa cosa, no, di quello che avevo detto. Mi hanno chiamato lei e la sorella.
Mh. Ah, è chiari <chuckles> Mh-mh. Impresso. Mh-mh. Okay.